Ouais bien sûr, non parfois c'est pas si facile que ça. Est-ce qu'il y a peut-être des choses pour toi qui sont vraiment incompatibles, heu? Pour quelqu'un qui voudrait devenir avec toi, heu, enfin ami? Dans le sens ça pourrait être, heu, des des opinions politiques ou ça pourrait être, heu, quelqu'un qui est très macho, ça pourrait être enfin, est-ce qu'il y a vraiment des t des styles de personnes qui pour toi, heu, tout de suite tu te dis, heu: «Non mais ça, ça ça va pas être possible, heu, de devenir ami avec cette personne»?
Ouais, ouais ouais ouais je crois que oui. Je crois que oui il y a, bah, il y a certains aspects de personnalité que je ne peux pas tolérer ou bon que je trouve qui sont bizarres et qui ne devraient pas être tolérés en société tout court en fait. Mais bon, si s'il y a
Ouais. D'accord, mais quel, beh, plus précisément tu as tu as des exemples? Mmh.
Plus précisément, bah, je ne sais pas si quelqu'un est je ne sais pas, heu, misogyne ou qu'il est homophobe ou quelque chose comme ça, même si moi je ne suis pas homosexuel ni rien comme ça, heu, je me dis: «Attends mais il y a en fait des choses qui ne nous concernent pas et en fait, heu, on ne devrait pas, heu, s'y mêler, heu, surtout». Ou par exemple, heu, je ne sais pas après moi niveau politique, heu, disons déjà tout ce que je dis là c'est assez politique mais
Ouais. Mmh mh. Mmh mh.
si quelqu'un, heu, <chuckles> je ne sais pas, heu, si quelqu'un vote, heu, pour, hem, heu, Reconquête ou quoi que ce soit, heu, ce, mmh, c'était Reconquête le parti de Zemmour? Je j'ai oublié, heu, tellement, heu, ça ça n'a vraiment plus d'importance.
Je crois bien, c'est vrai que je suis pas spécialiste, mais il me semble bien que c'est ça oui le parti de Zemmour. C'était Reconquête. Mmh.
Ouais là, heu, je crois qu'en fait déjà si quelqu'un vote pour Reconquête à mes yeux, il devrait avoir des avis qui correspondent un peu à ce que je viens de dire, donc, heu, direct, heu, je peux pas, on peut pas être ami en fait.